Porque eu não ia usar aquilo pra nada. Eu até usei e comprei músicas pagas. Eu tenho $50, não posso trocar em dinheiro, eu vou trocar em música então. Até usei, mas eu baixei lá 50 músicas, graças a ele, de forma legal, mas eu tinha outras 5000 músicas que eu tinha baixado em e enfim. Eu eu advogado, assim, os músicos precisam receber direitos autorais das m das músicas. Se virem pra arrumar uma solução.
Hã. Enfim, né. É, então.
Sabe, coloca coloca a a Ultrafarma no Spotify, mas entrega as músicas para as pessoas gratuitamente, como as rádios entregavam.
Ah, você você era mais assim.
Entende?
É é é tipo assim, é um ponto de vista um pouco, assim, a a eu diria até num, ah, até seria motivo de outra discussão, porque você menciona as rádios, só que as rádios tocavam quando elas queriam. Então, não era que você era dono, tipo, assim, se vo se na época que a gente tinha que es ou você gostava de uma música, né, ou você comprava o o vinil do artista, ou a fita cassete original, ou a fita pirata, ou você esperava ir para o rádio é.
Uhum. Sim. Cer Mas em cidades grandes, em cidades grandes tinham rádios por por estilo musical, sabe. Então em São Paulo, eu por exemplo, achava rádios de rock.
É, o Ah, bom, então eu nunca morei em São Paulo, então eu morava em Cuiabá, então não tinha muito disso aí não.
Então. Tinha rádios de rock, de madrugada tinha rádios de heavy metal. Então assim, podia não você não escolhia as músicas, mas você escolhia o estilo e era grátis, novidade.
Sim. Isso ajudava o teu a tua identidade musical ter essa porque eu te digo, em Cuiabá não tinha nada disso, então eu já te digo que foi uma vantagem pra você morar em São Paulo. Isso ajudava na tua identidade musical?
Claro. Claro, é. E as pessoas e a gente precisa entender que não existe regressão em estilo de vida, sabe.

Ah, vocês já estão ali na
Eles pegam os edredons, e os lençóis, e os travesseiros e dormem no chão. É.
Culturalmente, é a cultura, né. O engraçado que você mencionou isso de regressão, porque eu assisti um documentário do do Steve Jobs do do Ipod, né. E ele falou em uma certa parte que quando a as gravadoras se juntaram pra acabar com a o Napster e equivalentes, né, música pirata, eles queriam acabar também com o processo de baixar música digital, né, canção por canção. E o e e o próprio Steve Jobs falou algo parecido, tipo, não
É, não Uhum. Certo. Uhum. Do iPod. É. Uhum.
vocês podem acabar até com o website lá do cara, mas vocês não vão acabar com o gosto que as pessoas que os, eh os clientes ou os consumidores pegaram de baix de escutar música nesse sistema. Isso isso vai ser uma regressão. É o
Não não existe, não não não existe regressão em estilo de vida na humanidade, é. Então
Exatamente, e e encaixou que você falou ,né, ele o Steve Jobs falou para eles: "Ó".
Rádio foi grátis a vida inteira, televisão foi grátis, a vida inteira, a tv paga nunca foi uma unanimidade.
Exatamente.
Rádio paga, a rádio XM Radio, que é uma rádio satélite, nunca virou uma unanimidade. Sabe o que que é una
É. Inclusive, tá em baixa o o XM Radio, o rádio satélital tá em baixa, já tem tempo, já. Sim.
É. Claro que tá. Tem que pagar. O que que o que que nunca perdeu?